Ich bin in Deutschland. <chuckles> Ah, okay. Ja, ne, ich habe ja 'n, ich war schon überall. Also, ich war wo war ich denn überall? USA, Kanada, Irland, Schweden, Niederlande, Bulgarien. Also ü äh, überall. Ich war schon überall, ne, und, ähm, jetzt wi möchte ich erst mal hierbleiben und sehen, was Sache ist, ne, weil, ähm, ich denke, hm, nirgendwo ist jetzt, äh, perfekt. Ähm, auch sprachtech technisch ist es hier, äh, leichter für mich zumindest, weil ich halt nur Englisch und Deutsch beherrsche, ähm, Arbeit zu finden sozusagen und es würde keinen Sinn machen, jetzt woanders hinzugehen. Also, wäre die ökonomische Situation anders, also beziehungsweise Boom, dann nicht dass wir nicht mehr in der Rezession sind, dann vielleicht könnte ich in Erwägung ziehen, Schweden vielleicht vielleicht mit einem großen e V, weil ich war schon mal dort. Ähm, aber ansonsten würde ich schon hierbleiben. Aber ich muss, äh, dazu sagen, ich hatte schon hier auch 'n paar, äh, deutsche Apps, ne, und die benehmen sich auch schlecht. Alle benehmen sich jetzt schlecht, zumindest was die Fin-Banken angeht. Ich weiß nicht, äh, herkömmliche Banken, ähm, ich habe da auch auch eine und die sind auch schlecht. Sie sagen, Citybank, äh, das ist aber auch in Polen, ist extrem, extrem u inkompetent mo so weit, was ich jetzt sehe.
Ja, weil du sagst wegen viel Reisen, deshalb hast du diese Konten alles eröffnet, ne? Also Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, heftig. Das sind ja krasse Erfahrungen, die du gemacht hast. Also ja, geh erst mal geh erst mal back to the roots.
Ja,, mh mh, also ich kann Ihnen darüber erzählen, was diesen Monat abgegangen ist, genau.

Ja, heftige Erfahrung. Danke, dass du das geteilt hast. Jetzt weiß ich mehr. <laughs>
Ja, ich bin zu helfen, weißt du, das ist mein Ziel. Ich muss Leuten helfen, die Menschheit helfen, besonders von gierigen Banken und Dieben, wo, äh dass die jetzt langsam zusammenkommen, will ich mal sagen und ich meine auch in Sachen Sparen und Sparziel und so weiter, es gibt da immer bei denen so, äh, Kosten, die, ähm, einem nicht am Anfang aufgelistet werden. Du machst ähm, zum Beispiel, wenn ich, äh, 'ne Transaktion mache, auch von 'ner anderen Bank, auf einmal heißt es, ich muss 6 € zahlen für die Gebühr, weißt du? Da kann man schlecht zahlen und auch wenn die da Sparkonten haben, äh, bei den meisten kriegt man da nicht viel Interesse, ne? Und die haben so komische Krypto-Wallets, ne, wo man Geld wahrscheinlich verlieren würde. Also, in der Regel würde ich sagen, dass die meisten Banken, Fin-Banken und auch normale Banken, äh, nicht genug gute Spar äh, Kon Kontooptionen haben momentan meines Erachtens und ich würde es gerne haben, wenn das, ähm, ein bisschen besser gehandhabt werden könnte, weil heutzutage muss jeder sparen.
Ja. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Ne? guti, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für dein äh, sehr net nette Gespräch, dass du so, äh, empathisch zugehört hast und ich wünsche noch einen schönen Tag, ne?
Okay Dankeschön, bitte. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss.

Boah, das klingt sehr heftig. Ich möchte es auch irgendwie gar nicht hören. Nein, sorry. <laughs>
Ne, das ist äh, also, ganz ehrlich so äh, was ich durchgemacht habe. Ich möchte nie wieder, äh, 'ne Firmenbank je wieder, äh, machen, weil die es ist wirklich so, dass sie das das vorher kam es nicht so oft vor, aber jetzt, äh, zum Beispiel ich gebe dir mal ein Beispiel. Äh, ist mir persönlich nicht genau so passiert, weil bei mir war's so, dass d die mir einfach, äh, gesagt hat: „Mit s sie können Ihre Karte nicht, äh, benutzen, weil, äh, es 'n technisches Problem gibt. Sie können nichts abheben.“ Also, ich kann ni gar ich kann mit gar gar nix zahlen. Sie beheben das einfach nicht, ne? Und ja, genau, ne, und man schreibt die an und ruft die an und die antworten einfach nicht, äh, wochenlang und es dauert 'ne Woche und, äh, wie sollte ich ohne Geld schon leben. „Oh, es tut mir leid, wir haben ein technisches Problem.“ Und weil die halt, ähm, vom Hauptstandort in Irland sind, eine Bank, kann ich schlecht dahin gehen und sagen: „Äh, guck mal, äh, Geld wieder haben.“ Äh, die andere Bank aber ist äh, weiß ich, in Berlin also, die andere Bank, äh, und die hat mir auch, äh, versucht, mein Geld zu stehlen. Die haben einfach, ähm, ohne Grund, äh, jedenfalls Karte blockiert, ne, und ich so: „Ähm, hallo, da ist noch ein Guthaben drauf, ich brauche“ Und dann habe ich dann geguckt in der Rezensionen, ne, bei Trustpilot, ne? Weil eigentlich sollte man das vorher machen, aber das Problem ist es ähm, die negativen Rezensionen kommen erst später. Ich habe die Konten seit Jahren, ne? Und die waren eigentlich jahren jahrelang okay, aber seit dieser ökonomischen Krise will irgendwie jeder jetzt Geld einbehalten, habe ich das Gefühl, ne? Auf jeden Fall, ähm, äh, haben die einfach gesagt: „Hier wir sperren Ihre Karte so, auch wenn Sie das Konto sperren möchten,“ normalerweise ist es so, dass sie ankündigen: „Wir sperren das Konto,“ und sie geben mir 24 bis 48 Stunden, dass ich mein Geld, ähm, um also, abziehen kann, ne, also oder transferieren kann und dann schließen sie es. Nicht, man schließt es, ne, und dann ist es das Geld bleibt einfach im Konto. Das ist Betrug, ne? Also, habe ich die auch a ans Bundes äh, äh, Bundes äh, äh, deutsches Bundesfinanzamt ge gemeldet, ne? Ich habe auch 'ne polizeiliches Bericht auch erstattet, weil es halt Betrug ist und, äh, Fraud sozusagen und ich habe denen auch gesagt: „Wenn ihr mein Geld zurückgebt, dann fahre ich einfach nach Berlin und hol's mir selber ab,“ ne? Ist jetzt nicht so weit ist. Ne,. Nein, also, es wi ich lasse mir mein Geld nicht stehlen. Es ist es ist verrückt, ne? Und dann haben die ja endlich gesagt: „Okay, okay, okay, wir geben Ihnen,“ aber ähm, ich habe andere Ku äh, Leute gesehen, die dort denen wurden 10.000 € eingefroren, 100.000, 20.000. Also, es ist ganz, ganz krass, was abgeht mit den den Banken und ich würde abraten. Auf jeden Fall mit traditionellen Banken, ne?
Ja. Wow. Oh Gott. Ja. Ja, ja. Boah. Hm, ja. Hm. Mhm. Ja, definitiv. Ja. <laughs> Ja. <gasps> Boah. Ja, danke, danke. Jetzt gibst du mir den Tipp, aber ich ich glaube ich du, ich bin bei der Sparkasse. Ich, ähm, bin da sehr zufrieden und es ist einfach sicher. Weißt du, da weißt du, was du hast. <chuckles>
Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. Genau, zum Beispiel, wenn du 'n Problem mit der Sparkasse hast, du kannst direkt bei denen reingehen ins ins in die Filiale und 'n Theater mache Theater machen, ne? Dann ist alles gut, ne?
Genau.

Ja. Aber ist das nicht so, wenn du wenn du jetzt 'n Sparkassenkonto hast und zum Beispiel, äh, in Amerika bist, kannst du da nicht Geld abheben oder kostet das total viele, ähm, wie heißt das denn, ähm kostet's total viel Geld, wenn du dann abhebst, also Gebühren?
es kommt an, ich normalerweise, ähm, hat jede App, äh also jede Bank 'ne App, ne, und man kann dann Abhebungen im Ausland freischalten, ne? Ähm, ich weiß nicht, äh, wie's aussieht, äh, mit Transaktionen, aber normalerweise, wenn man in 'ner anderen Währung abhebt, wird einem automatisch dann 'n Zins verrechnet. Also, wenn ich jetzt Geld umtausche, verliere ich dann Geld, ne? Durch diesen dadurch wird, äh, Rauberei gemacht, aber so ist es halt, ne?
Mhm. Ja. Hm. Ja, aber du bist dann halt auf der sicheren Seite. Ich meine, das klingt krass, dass die, klar, sich so viel dann wegnehmen, aber irgendwie besser als was du die anderen Versionen, was du mir erzählt hast. Also, äh, da dass dann dass du dann dass sie dir komplett dein ganzes Geld nehmen, ne? Das ist schon heftig.
Die können. so, dass wenn es ist und es nicht in deinem Land ist, können sie dir ohne Grund, ähm, einfach das Konto sperren, äh, das Geld einziehen von sehr viel, ne, und jetzt müssen die Leute gerichtlich gegen die vorgehen, ne? Und die sind halt nicht von die werden auch vom Finanzamt hier, äh, soll ich sagen, reguliert, ne? Zum Beispiel die eine Bank ist vom Finanzamt in Luxemburg reguliert. Verstehst du, was ich meine? Also, irgendwie so immer so komisch, was da im Hintergrund passiert und deswegen sage ich immer, wenn man in einem Land wohnt, nimm einfach 'ne Bank, das physikalisch im Land ist, das auch von Bundesjustizamt Finanzen reguliert wird, was Sie vielleicht meinen, weil direkt anschreiben, wie ich was mache. Ansonsten hörst du dann: „Ne, wir können nichts machen weil die reguliert.” meine? Obwohl die hier agieren. Ne? Ja.
Boah. Mhm. Ja. Ja. Richtig. Ja, ja, ja. Ja, macht Sinn. Macht Sinn.